Mhm.
Ähm, das gibt's auch bei den Frauen. Das ist dann aber, äh, 'n versetzte also, 2 versetzte Stangen. Das nennt sich dann Stufenbarren.
Ah ja, mhm.
Ähm, und dann gibt's die Ringe. Denke, die kennst du wahrscheinlich, da, ähm
Ah ja, es kommen Erinnerungen hoch. <chuckles>
Ja, da hing man bestimmt schon mal dran. Ähm, und dann gibt's noch das Pauschenpferd. Ähm, und jetzt vergesse ich eins. Das sind die ne, Ringe habe ich schon, Hochreck. Das ist quasi eine Stange, die ist dann aber sehr hoch. Da hängt man dann dran und berührt auch nicht den Boden mit den Füßen. Und im Prinzip haben wir, ja, im Turnunterricht dann so einzelne Elemente geübt, ähm, sodass man dann, ähm, für die Wettkämpfe dann auch 'ne flüssige also 'nen flüssigen Übergang zwischen diesen Elementen zu 'ner gesamten, äh, Übung quasi hinbekommt.
Mhm. Hm.

Mm, ja, cool. Also, das heißt, so ’n bisschen so ’ne Basis ist schon mal da oder das, wenn wenn man dir das jetzt erklärt im AcroYoga, dann kannst du’s vielleicht schneller umsetzen, weil es nicht das 1. Mal ist, dass du das hörst und dein Körper erinnert sich ja vielleicht sogar so ’n bisschen so an damals und kann das schneller abrufen, oder?
Genau. Ja. Definitiv, ja. Ich denke, dass da schon ’ne gewisse, hm <tsk> auf Englisch sagt man ja Muscle Memory, also, dass die Kör äh, der Muskel, ähm, da auch auf ’ne gewisse ’nen gewissen Erinnerungsreichtum auch zurückgreifen kann und es dann schnell quasi umsetzen kann.
Mhm. Mhm. Okay. Ja, ja toll. Das klingt auf jeden Fall superspannend. Ich danke dir ganz herzlich, dass du uns so hast teilhaben lassen, welche Kindheitsbeschäftigung du wieder reaktiviert hast in, äh, neuer Form und ja, ganz viel Spaß noch beim AcroYoga.
Ja, vielen Dank und, äh, danke dir für dein Interesse.

Hm, ja, das ist ja sehr speziell. Ich kenne jetzt, glaube ich, überhaupt keine Erwachsenen, die, äh, noch turnen. Ähm, ja, erzähl doch mal 'n bisschen, was sind denn erst mal so deine Kindheitserinnerungen dazu?
Ähm, also, ich habe schon relativ früh im Kinderturnen mitgemacht früher. Da war ich vielleicht vielleicht so 3 Jahre alt oder so. Ähm, so bis zu 6 Jahren und dann bin ich aber wirklich in ‘n Turnverein gegangen. Und, ähm, habe dann 10 Jahre lang so bis bis ich 17 war, habe ich, ähm, schon sehr konstant und regelmäßig dann auch so zweimal die Woche trainiert, wir haben an Wettkämpfen teilgenommen, ähm, und, äh, ja, das, äh, hat mich sehr lange begleitet.
Mhm. Mhm. Okay, wie lange hast du das denn ungefähr so gemacht, bis zu welchem Alter?